Kalau bikin, bikin. Nah, ada tuh salah satu, eee, cemilan yang wajib iya, yang wajib ada di eee, pas Lebaran yaitu yang pertama adalah kacang goreng, gitu ya itu <laughs> kayaknya sih, eee, di mana-mana ada, tapi itu kayaknya nggak ketinggalan deh, nggak boleh ketinggalan kacang goreng tuh, mhm, kacang bawang kan.
Mmm. Kue khas gitu ya, heeh. Kacang goreng, heeh. Pasti, iya iya iya iya, kacang goreng, kacang bawang, iya, kacang bawang, yang pakai irisan kayu eee, bung apa, <sucks teeth> bawang putih itu ya?
Mhm. Iya, bener banget, gitu. Jadi, itu kan memang
Nah, betul betul, terus? Eee, kue keringnya bikin? Beli?
Bikin bikin, semuanya bikin, gitu. Jadi, eee, yang paling wajib itu kan tadi kacang bawang ya, terus yang keduanya harus, itu mah harus ada. Ada tuh yang namanya kue garpu kalau tahu.
Oh, oke. Mhm mhm. Iya. Mmm, itu harus ada lah pokoknya, heeh, heeh. Mmm, kue garpu? dari apa?
Mhm. <laughs> Ini eee, tapi ada bahasa lokalnya lagi, jadi kalau baha baha <laughs> bahasa lokal bahasa lokalnya adalah tiktruk kalau aku ya, keluarga keluarga kami itu bilangnya tiktruk, karena ketika digigit, itu ngajetruk, gitu kan. <laughs>
<laughs> Oh, naon? Eh, na apa? <laughs> <laughs> Hmm. Oh itu, apa, nyekrek gitu ya? Gi oh, oke.
Ya, gitu! Kriuk, gitu, nah, kalau bahasa Indonesianya itu "kriuk" gitu, ngajetruk, itu kriuk gitu iya, ta dari terigu dari terigu ada campuran, apa, eee, santan dan kelapanya, terus ada ih, gurih banget, ada bumbu-bumbu juga yang memang digerus dan diadonin iya, asin jadinya tuh, kue kering kue kering asin, gitu loh.
Itu dari terigu? Oh. Oh, iya iya iya, jadi gurih dong ya? Mmm mmm mmm, mhm. Itu asin? Rasa asin, oke oke. Mmm, mhm, namanya garpu itu apa, tapi? <chuckles> Kue garpu. <laughs>
Mhm. Ku eee, k kue garpu. <laughs> Atau orang bilang tuh apa ya, eee, kue ada ada beberapa nama dia, ada kue garpu, kue kewuk, eee, nah itu, mungkin
Heeh. Oh, oke, ah hah. Oh, kue kuwuk, heeh. Oh, jadi, be eee, bentuknya kayak kuwuk gitu ya, kayak keong gitu ya?
Iya, kayak keong keong yang di laut gitu, yang, eee, berdiri gi buat mainan. Nah, itu bentuknya kayak gitu, tapi diglosorinnya itu, dibentuknya pakai garpu, makanya dia disebutnya kue garpu.
Oh, oke. Oh. Mhm. Oh, iya iya iya iya. Tapi dari dari pakai garpu gitu kan, di itu tuh, dibentuk sama garpu, nah itu nanti digulung kecil-kecil, dipotong-potongin gitu?
Mhm. Iya. Nah, kalau kalau dari makanan Italy mah itu tuh kayak makaroni yang, eee, makaroni keong. <laughs>
Oh, oke. Oh, <laughs> bener bener bener. Oh, oke oke, betul betul, iya iya.
Iya, kan ada kan, makaroni keong yang, eee, khas-khas Italy itu lho, mhm. Nah, itu bentuknya mirip, mirip banget, mirip itu. Iya, cuman kan itu, eee, pasta ya, harus dimasak gitu kan, beda bahan lah, intinya. Kalau ini si adonannya tuh digoreng, bukan dibakar, tapi digoreng, gitu. Jadi
Betul betul betul, iya tahu tahu tahu. Oh, bentuknya kayak gitu ya? Oh, cuma nyakrek, gitu ya? Mhm. Iya iya iya iya, heeh. Oh, digoreng? Oh, kayak cheese stick gitu kali ya, Kak?

Nah! Iya betul, kayak cheese stick. Betul. Jadi mirip, eee, se ini nih se saudaranya cheese stick-lah ya. Saudaranya.
Iya betul betul. Heeh. Oh, iyalah s s <chuckles> cuman beda bentuk. <chuckles>
Iya. Beda bentuk, tapi beda bahan juga sih, Kak. Jadinya mhm, jadi dia itu, eee, apa ya, eee, ada rasa rempahnya gitu.
Beda bahannya, iya iya. Mmm, mhm, itu rempahnya kasih apa itu?
Ah, ciri khasnya adalah kencur, begitu.
Oh, oke. Jadi wangi kencur, terus ada apa lagi? Ketumbar gitu bawang putih?
Gitu. Kayak iya kencur, bawang merah, enggak bawang putih, ini nih lebih cenderung bawang merah, eee, enggak pake bawang putih, eee, kencur, bawang pu bawang, eee, gimana sih ngobrolnya, enggak pake bawang putih cenderung bawang merah.
Oh, git Oh. Oh, oke. Iya. <chuckles> Oh, bawang merah? Iya kencur bawang merah terus?
Kebelieur-kan. Kencur, bawang merah, garam, eee, penyedap, eee, sama kun eng enggak, enggak pake merica, jangan, eee, penyedap sama, eee, santan.
Ah hah. Ah hah. Merica, enggak? Oh, oke. Mmm. Oh, oke. Lah itu terigu aja tuh, enggak pake sagu, enggak? Supaya gak gitu. Aci aci? <laughs> Aci itu. Iya tapioka. Oh, oke. <chuckles>
Mhm. Sagu. Oh, enggak, enggak pakai sagu. Oh, enggak. Enggak pake tapioka ya? Enggak. Jadi terigu aja. Terigu aja. Mhm. Kalau kalau, apa, ada inovasi yang lainnya tuh ada pake telur gitu, penggurihnya.
Mmm, biar repe gurih dan re eee, biar renyah kali ya? Kan telur itu kan buat gitu ya, Mhm mhm mhm.
Iya. Betul betul gitu. Kalau enggak pakai telur juga enggak papa, kalau pake telur juga boleh, tapi jadi bumbu utamanya adalah si kencurnya itu tadi.
Mmm, mhm mhm. Itu musti kerasa ya? Musti rasa oh, oke oke. Enggak enek tuh? <laughs>
Gitu. Uh, mesti kerasa dong. Mhm. Enggak enggak enek maksud yang penting jangan kebanyakan gitu kencurnya. <chuckles> Gitu. Iya gitu. Jadinya mhm, ciri khasnya.
<chuckles> Iya iya iya iya, tapi dah enak ya kencur mah ya. <sniffs> Mhm. Nah terus, eee, itu ciri khasnya, kue itu kue garpu, terus kacang, terus ketupat mah pastilah ya, eee e itu terus ada makanan lain selain itu?
Mhm. Kacang. Mesti.